قُل لي أنت إيه رأيك في تأثير المواسم واختلافها كده على الصحّة النفْسية عامةً، يعني بتعمل معاك إيه وبتأثّر على مودك إزاي؟
بُصّ هو أنا م مش عارف بس حاسس الموضوع مش مش مُتعلِّق بيَّ أنا لوحدي، يعني م ما أعتقد على كلّ الناس. ال ال آمم خلّينا نتكلّم الأول مثلًا عن المواسم أو فصول السَّنة آآ كأجواء، ك ك كمُناخ يعني آآ، فمثلًا بتلاقي جَوّ ال جَوّ الشِّتا يعني آآ عشان إحنا إيه، لسه هنخُش على الشتا وكده فبتحس إن جَوّ الشِّتا داخل معاه كآبة، أنا ما ما عرفش ده ده عَند كلّ الناس والّا إيه؟ بس بجد إن أ ال السَّما مغيّمة آآ، ال تحِس إيه، أنا باحب الشتا عادي وباحب ال المطر وكلّ الكلام ده، ولكن ال ال الجَوّ العام بيحسّسك إن أنت مش عارف، مش مرتاح أكِن في ح حزن كده في ال في الجو، فده مثلًا بالنسبة لل
أيوه حلو، آه. هو فعلًا في الناس كتير بتشوفه إن هو بيبقى مصدَر للإكتئاب بالنسبة لها علشان الجَوّ ال المغيّم وكده و بس في فنَفْس الوقت آه. بالضبط، آه، بس في ناس أنا و يعني باشوفها بتبقى حابّة الموضوع، حابّة الخروج في الجوّ المغيّم ده وال وال والحاجات دي وتبقى مبسوطة بيه جدًا يعني، وبالعكس بتشوفه فرحَة، مجال فرحَة بالنسبة لها أو مكان فرحَة يعني. إمم.
أيوه بالضبط في في اكتئاب موسمي، يعني ده ليه علاقة بال بال إمم. ما أنا قُلت لك أنا باحب الشِّتا عمومًا، يعني أنا باحب أنزِل بالليل مثلًا كده على البحر والدنيا بتشْتي، بيبقى جَوّ لذيذ جدًا وحلو جدًا آآ، و وإن ال الجوّ الساقعة عمومًا أنا باحس إن هو جميل، بيخلّينا ناكُل كويس، ننام كويس، غِير الحَر والفرهدة وكده، فأنا باحبه كجَوّ ولكن أنا باتكلّم من الناحية النَفْسية
بالضبط. النَفْسية آه.
بيكون ليه، آه بيكون ليه تأثير، أنا مش عارف التأثير ده بسبب ممكن آآ ال الغيوم مثلًا، الدنيا مش منوّرة كويس على طول، أ ط أ طُول النهار القصيّر، إن أنت آآ بتلاقي اليوم الدنيا ضلّمِت بسُرعة و و والليل دخَل مثلًا من الساعة 17:00 كده، بتلاقي خلاص الدنيا ليّلِت، فبرضه إحساس الظلام عمومًا وإن ما ما فيش نُور وكده، يعني ممكن يكون النُّور مرتبِط بالبهجة يعني من وِجهة نظري، ف فاللي هو ده ال آه، ده اللي بيدخّل الإيه، ال الإنسان إلى حدٍ ما في mood مش كويس هو والخريف. شكْل يعني أ أعتقد ال اللي يلاحِظ الموضوع ده أكتر الناس اللي قاعدين في أماكن فيها شجَر أو أو جناين أو كده.
ده ممكن فعلًا، أيوه صح. اهم.